Ya, benim şöyle bir sıkıntım var. Eee, yaklaşık 1 aydır, eee, yıllık izindeyim ve bu izni de uzun zamandır bekliyordum. Sonunda ulaşabildim. Çünkü çalıştığım iş yerinde bu tarz izin, eee, muhabbetleri çok karmakarışık. Yani, alması zor oluyor. Eee, aslında resmî olarak benim hakkım olmasına rağmen bu iş yeri, eee, işte, yöneticiler o kadar kötü kalpli insanlar ki bunu almak bile tek başına bir iş oluyor. Neyse, bir şekilde ben aldım, kavga, gürültü. Eee, iyi güzel dinleniyorum ama dinlenemiyorum aynı zamanda. Çünkü aklım hep, eee, şimdi az kaldı, işte, tekrardan işe başlayacağım. Orada mutlu değilim. Bir de, bir şekilde de bu 1 aylık izine alışmış durumdayım. Eee, bundan dolayı birazcık anksiyete yaşıyorum. Seninle konuşmak, içimi dökmek istedim açıkçası.
Hı hı. Hıı. Hımm, anladım. Çok gerçekten o kadar derinden hissettim ki söylediğin şeyi. O arka planda tik tak, tik tak, tik tak saat sesi varmışçasına takvim ilerliyor ve günler geçiyor. Çok anlıyorum seni, eee, can sıkıcı bir şey çünkü s hani, emm, z zaman, ııı, hızla ilerliyor. Eee, ama tabii bunun can sıkıcı olması, ııı, var olan, şu anki içinde bulunduğun güzel durumun tadını çıkartmana engel olmamalı, değil mi?
Evet. Hı hı. Doğru.
Eee, evet, peki, eee, şimdi istersen biraz, ııı, bu sözünü ettiğin şeyin, aslında, hani, ben, böyle, hoş bir giriş yaparak senin keyfini yerine getirmeye çalıştım ama belli ki bir tükenmişlik sendromu yaşıyorsun. Eee, bunun sebeplerini konuşalım mı biraz? Belki sebeplerini konuşursak çaresine de daha kolay erişiriz. Ne dersin?
Hı hı. Ya, aslında, çok iyi olur gerçekten de buna ihtiyacım var, ya, bende, zaten, kendi kendime bu duruma kızıyorum, yani, "Şurada limitli bir zamanın kalmış. Bugünleri çok arayacaksın sen gidip bir de hâlâ, işte, işe başlayacağın günü, ııı, düşünüyorsun. Ne kadar saçma," diye kendi kendime de kızıyorum, yani, gerçekten de, eee, bunları konuşmak isterim seninle.
Hı hı. Anladım. Eee, ne kadar günün kaldı, ııı, işe dönmene?
1 haftam kaldı, son haftam.
Son haftadasın. Iıı, kaç haftaydı toplamda tatilin?
Evet. Eee, 3 haftası doldu so toplam 1 aydı, işte, son 1 hafta kaldı. Onunla da bakalım ne yapabileceğim. Kendimi düşünmekten alıkoyabilirsem.
Hıı. Anladım. Anladım. <chuckles> Eee, peki, geçtiğimiz 3 haftayı sence verimli geçirebildin mi? Eee, böyle, önden planladığın, "Şunu yaparım, bunu yaparım, şuraya giderim, şu işleri hallederim," dediğin şeylerin hepsini yapabildin mi?
Evet. Hı hı. Aslında, bir kısmını yaptım, ııı, ilk 1 haftada yapmak istediğim sorumlulukları, işte, boş zamanlarımı bu sorumlulukları yapmakla değerlendirdim. Sonraki 1 haftada, aslında, ııı, gerçekten yapmak istediğim şeyleri yaptım. İşte, gezmek istediğim birkaç yakın şehir vardı, onları gezdim. Oradaki arkadaşlarımı ziyaret ettim, dinlenmek istedim ve sadece, eee, bitirmek istediğim diziler, filmler vardı. Oynamak istediğim oyunlar, e, onları bitirdim derken geriye 2 hafta kaldı. 1 haftasını tekrardan işi düşünmekle geçirdim. Kaldı elimde son 1 hafta.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hımm. Anladım. Peki, şimdi o zaman bu kalan son haftayı en iyi şekilde değerlendirmenin yoluna bakmak lazım, ııı, ama diğer yandan, ııı, işe döndüğünde seni, ııı, biliyorum şimdi canın sıkılacak bu soruyu sorduğumda ama nasıl bir ortam bekliyor, bunu anlatmanı biraz, böyle, bana resmetmeni, ııı, rica edeceğim ki, ııı, seni bekleyen şeyin ne olduğunu bilelim, ona göre bu 1 haftayı daha güzel planlayalım, ne dersin?
Hı hı. Evet. Tabii. Aslında beni bekleyen şey hüzün, mutsuzluk, yorgunluk. Eee, vücut olarak çok yorulma, soğuk Çalışma ortamım tamamen bu şekilde benim. Yani, çok soğuk bir ortamda çalışıyorum. Çok erken saatler kalkmam gerekiyor. İşte, günlük 10 saate yakın çalışmam gerekiyor. Eee, böyle bir ortamda çalışacağım. Alıştığım zaman çok fark etmiyorum tabii, işte, mesela çalışıyorum, 1 ay geçiyor, çoktan alıştım. Robot gibi kalkıyorum, gidiyorum, geliyorum, hiç sıkıntı yok. Ama, eee, insan bir kere bu rutinin dışına çıkınca gerçekten de hayatın ne kadar güzel olduğunu görüyor. İşte, hayattaki her şeyin sabahın köründe kalkıp gelmek olmadığını görüyor. Güneşi hissedebiliyor, işte, ağaçları izliyor, bulutları izliyor ve bu sefer de birazcık daha belki de, eee, zayıf bir insana mı dönüşüyorum, bilmiyorum ama. Eee, zor geliyor, yani, tekrardan bu rutine alışmak.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Anlıyorum. Aslında sözünü ettiğin şeyler işinde çok da mutlu olmadığını, ııı, gösteriyor. Eee, işini değiştirme gibi bir ihtimalin var mı?
Var. Aslında geçenlerde bir iş görüşmesi yaptım. Eee, onlardan haber bekliyorum. Eee, ımm, belki değiştirebilirim ama o işin şartlarını da belki seninle konuşmak isterim, karşılaştırma yaparız. Ondan da tam emin değilim, yani, ama evet, bir iş görüşmesi yaptım yakın zamanda.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm, anladım. Eee, yani, çünkü, ııı, bütün az önce resmettiğin şeyde, eee, yani, tamam, şey kısmı gayet anlaşılır. Yani, 1 aylık tatil ve, "Ay, son 1 haftam kaldı, işte, işe dönmek istemiyorum." duygusu çok anlaşılır olmakla birlikte pozitif tek şey tarif etmedin çalıştığın ortamla ilgili. Hani, eee, bütün o anlattığın şeylerin yanında, "Ama aynı zamanda maaşı iyi, ama aynı zamanda çalıştığım a arkadaşlarımla iyi bir ilişkim var." eee, falan gibi eee, tamamen atıyorum, hiçbir şey tarif etmediğin için, acaba, hani, eee, "Bu işe devam ederken bir yandan da, eee, farklı bir iş arayışına ağırlık vermek mi gerek?" diye düşündürttü bu, ııı, söylediklerin bana.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ya, aslında bu işle ilgili söyleyebileceğim tek iyi şey, bu işteki kontrat, eee, türüm. Süresiz kontratım var, bu da bana avantaj sağlıyor ama geri kalan hiçbir şeyden memnun değilim. Eee, zaten şirket çalışma, eee, prensipleri usulsüzlük üzerine tamamen, yani, işçiyi ne kadar üzebiliriz, ne kadar faydalanabiliriz üzerine olduğu için, gerçekten de buradan çıktığım gün çok mutlu hissedeceğim kendimi. Eee, bir parti yapacağım. Ayrıca bir eee, bir önceki iş görüşmesindeki yer de çok hoşuma gitti. Oranın şartları. Yani, 20 saat haftada daha az çalışacağım, maaş hemen hemen aynı ve haftalık, eee, 40 saat cumadan cuma eee, pazartesinden cumaya bir çalışma şekilleri var. Aslında beni çok mutlu edebilir oraya dönmek. Orada da tamamen farklı bir sektörde çalışacağım ama, emm, öğrenirim, yani, sıkıntı değil. Haber bekliyorum sadece. Belki de tek ihtiyacım olan senin de dediğin gibi, eee, bir iş değiştirmektir.
Hı hı. Hımm. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm, anladım. Eee, umuyorum, ııı, olumlu bir haber alır, umuyorum da bu gelecek olan haberin gerçekten, ııı, ııı, şeyi, ııı, anlattıkları gibi doğru, güzel, senin hayal ettiğin gibi bir iş olur. Ama madem öyle, haydi şimdi bu, ııı, son bir haftayı, ııı, şu anda, hani, senin tükenmişlik sendromunu, eee, en minimum şekilde atlatmanı sağlayacak ve işe bir şekilde geri dönmeni eee, de seni motive edecek, edebilecek şeyleri konuşalım. Eee, geçtiğimiz 3 hafta boyunca aslında gayet keyifli, güzel vakit geçirmişsin, anladığım kadarıyla. Yani, aşağı yukarı istediğin her şeyi yapabilmişsin. Kalmış şimdi bu 1 hafta. Bu bir haftada benim sana önerim belki şöyle bir şey olabilir, daha iyi bir gelecek ve daha hayatta seni mutlu edecek bir iş ortamına dönüştürebilmek için ileriki zamanını, eee, belki başka iş fırsatlarına birazcık daha ağırlık vermek. Ama bunu sana sıkıcı, mecburiyet, sanki yeni bir iş yapıyormuş gibi hissettirmeden. Acaba daha kendini iyi hissedeceğin sektörler neler olabilir? Belki biraz bunları düşünmek, belki biraz bunlar üstüne, eee, böyle, hani, eee, videolar izlemek, araştırmalar yapmak. Yani, kişisel olarak seni, eee, aslında bu işe 1 hafta sonra döneceksin ama uzun vadede, eee, belki 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra senin bu işten sıyrılıp çıkmanı sağlayacak bir, ımm, nasıl diyeyim, bir, ııı, bir pırıltı bulmaya yöneltecek, eee, kendine yatırım yapacağın, eee, araştırma sürecine girmek. Nasıl hissettirir sana? Yeni bir iş mi yüklüyorum acaba şu anda?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yo, aslında tam olarak da ilacımın bu olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü öncelikle şu an, eee, bu tatilden keyif alabilmek için en azından kaygılarımı birazcık azaltmam lazım. Ve eğer iş imkânlarının ne kadar geniş olduğunu görürsem ya da birkaç farklı iş başvurusunda bulunursam en azından şu psikolojide olabilirim; evet, bu işe döndüm ama sonsuza kadar değil. Aynı zamanda birçok iş yeri de benimle, işte, görüşmek istiyor, bak seçeneklerin de var, buraya kalmışı j eee, kalmış durumda değilsin. Eee, başka yerlerle de görüşebilirsin, sonsuza kadar burada çalışmayacaksın gibi, eee, düşünceler, işte, o farklı şirketlerin de benimle görüşmek iste istemesi işime yarayabilir. Eee, bunun için de tabii ki de önce bir CV'mi belki güncelleyebilirim. Eee, internette düzenli araştırma yapabilirim ve mesela her gün, işte, bir 1 saat bu işe ayırdıktan sonra eminim ki kendimi çok daha iyi hissedeceğim ve kaygım da azalacak. E, çünkü iş değiştirmek için elimden geleni yapmış olacağım. Eee, bununla beraber günün kalanını da belki, iii, tasasız bir şekilde daha çok keyif alarak geçirebilirim.
I hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, evet. Kesinlikle. Yani, benim senin için aklımdan geçen, eee, bu önümüzdeki 1 haftayı biraz daha kendine yatırım yaparak, yani, ileriye dönük neler yapabileceğini, başkalarının senin bu içinde bulunduğun durumdan nasıl kurtulduklarını belki, hani, TEDx konuşmaları, eee, YouTube'da senin alanında ya da başka alanlarda ama senin yaşadığın ülkede ya da durumda Bilmiyorum, yani, ne iş yaptığını bilmediğim için tam olarak tarif etmem zor ama ya da ne yapmak istediğini bilmediğim için ama belki de sen de bu araştırmalarda daha kendini tam olarak senin kendini iyi hissedeceğin yerleri, işleri, olanakları, projeleri başkalarının neler yaptığını, yani, başkalarının hikâyelerinden de ilham alacak bir biçimde bir araştırma sürecine girmek gerçekten, eee, bir umut ışığı doğuracaktır sana.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle. Benim ihtiyacım olan da birazcık da bu, eee, ümit ışığı zaten. Çünkü, yani, gerçekten işe geri dönüşü düşünmek bana büyük bir mutsuzluk ve ümitsizlik veriyor. Ama bir yandan da, eee, yeni işlere başvurmak, araştırmalar yapmak bana motivasyon sağlıyor. Birazcık da, eee, zihnim açılıyor. Dolayısıyla sanırım ihtiyacım olan şey düzenli bir program kurmak bu kalan günlerimde. İşte, günün bir kısmını bu tarz araştırmalara ayırmak, bir kısmını da i kendime ayırmak, dinlenmek, keyif aldığım şeyleri yapmak. Eee, ya, çok teşekkürler. Aslında seninle konuşmak bile beni çok rahatlattı. Beni dinlediğin için gerçekten teşekkürler.
Hı hı. Evet. Rica ederim, ne demek. Eee, her şeyin ötesinde sağlıklısın. A var olan bir işin var. Biraz, hani, şükür edip bir yandan da, eee, daha iyisi için çabalamak, değil mi?
Hı hı. Evet, öyle. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.